Betul, betul sekali. Dan jangan lupa ya kalau misalkan nih andaikata memang terlewatkan gitu ya 1 hari ka kamu nggak sempat olahraga nggak papa kok. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, gitu. Karena mungkin badan tuh kan juga butuh istirahat ya. Jadi, jadikan waktu ke-skip itu tadi sebagai waktu untuk badan kamu bisa istirahat sejenak. Supaya mungkin dari, eee, otot, kemudian mungkin hal-hal lain di badan kamu juga tidak tegang gitu ya. Dan akhirnya tidak berefek kemana-mana. Jadi, tetap berpikir positif dan jangan lupa juga untuk cari motivasi baru supaya kamu nggak malas. Tadi kan juga disampaikan ya, kalau kamu malas. Seperti itu.
Mhm. Betul sih. Mhm, bener. Iya sih, bener banget. Kayaknya habis ngobrol sama kamu aku jadi lebih terbuka dan lebih ada semangat lagi sih ya buat olahraga. Ya meskipun mungkin kan ke depannya masih banyak nih kerjaan yang kira-kira nggak bisa ditinggalkan. Tapi minimal aku udah dapat solusi nih untuk ke depannya mau gimana.
Iya. Betul, betul sekali. Jadi, jangan lupa juga untuk kembali lagi diseimbangkan baik dari intensitas olahraganya, pola makan, dan juga mungkin bisa divariasikan nih olahraganya supaya kamu tidak bosan, tidak malas juga dan juga termotivasi untuk terus menerus bisa rutin yang namanya olahraga. Seperti itu ya.
Mhm. Oke, siap siap. Makasih loh tapi buat saran-sarannya. Aku udah merasa lega banget sih sekarang ini.
Sama-sama. Semoga bisa dicoba perlahan perlahan ya. Jangan berpikir untuk instan ya. Karena semuanya ada prosesnya. Semangat untuk mencoba dan sampai jumpa.
Mhm. Aman, amin. Oke, sampai jumpa juga.